E halo. Iya, halo halo.
Halo! Yap, apa kabar, Mas?
Kabar sehat, kabar, eee, apa, fit juga, Alhamdulillah, gitu kan?
Oke, mantap banget nih. Aku juga kabarnya seha <laughs> Oke.
Iya. Heeh, kamu gimana? <laughs> Aku pancing-pancing itu tadi.
Mmm, terima kasih lho. Aku kabarnya juga baik, sehat, dan iya, semangat banget nih buat ngobrol, gitu.
Iya dong. Serius nih? Oke. Ya udah, ayo aja. Ngobrolin apa nih?
Aduh, ini, Mas, kebetulan aku lagi ada di program diet yang, lumayan bikin frustasi sedikit, gitu. <chuckles>
Oh, oke. Kamu ini?
Iya, aku.
Oke, ya ya ya, sama berarti. Aku juga kayak, lagi di program diet nih. Serius, gitu. Oke.
Mmm. Iya. Makanya. Terus, apa ya, gimana ya Mas ya, tapi, biar, eee, aku tuh maunya dietnya tuh ada temannya, gitu. Jadi, biar nggak terlalu berat, gitu kan.
Mhm. Oke oke. Ya ya ya ya. Bisa bisa bisa.
Gimana biar, orang tuh juga yakin bisa ikutan, eee, program diet sehat yang aku bikin, gitu.
Mhm. Ya, banyak sih buat cara meyakinkan orang ya.
Hmm hmm. Nah, kalo dari kamu nih mungkin, gimana, biasanya apa yang kamu sampaikan, gitu, biar orang tuh tertarik memulai diet sehat itu?
Iya sih. Mhm.